Başkalarının düşündüğü, ne düşündüğü, öz güvenini nasıl etkiler senin?
Aslına bakarsan, ııı, şu aralar beni hiç etkilemiyor ama daha önceden bu soruyu soracak olsaydın böyle, bir 3-4 yıl öncesinde, ııı, "Beni gerçekten, ııı, çok etkiliyor." diyebilirdim sana.
O zaman hayatında belli değişiklikler var. Yani, buna ne sebep oldu?
Hı hı, şöyle, eee, öncelikle kendimle vakit geçirmeye vaktim oldu. Kendimi öğrenmeye vaktim oldu. Neyi ne kadar sevdiğimi, neyi ne kadar istediğimi öğrendim. Daha sonrasında da, eee, nasıl desem, kendimi tanıdım, ııı, ne istediğimi öğrendim. Daha sonrasında bu beni, ııı, şu seviyeye getirdi: "Niye diğerlerinin istediği umurumda ya da ne neyi beğenip beğenmediği umurumda olsun ki bu benim hayatım?"
Hı hı. Evet. Evet, yani, "Kendimi tanımaya başladım." dedin. Eee, bazen kendi sesimizden daha çok başkalarının sesiyle yaşıyoruz çünkü. Çok haklısın. Eee, yani, hep bir "ne derler" filtresinden geçiyor ve sanki biz, ııı, o algıyla ne istediğimize karar veriyormuşuz gibi oluyor sanıyorum. Peki, senin için, ııı, başkalarının düşüncelerinin senin öz güvenine ne kadar etkisi var? Ne kadar güçlü bu?
Evet. Çok doğru. Emm, ya.
Ya da böyle biraz daha özelleştireyim. Eee, kendi hayatında bunun belirgin olduğu bir anı hatırlıyor musun? Bir anın var mı bununla ilgili?
Lise zamanlarında sanırım bu, eee, bu zamanlarda herkesi çok etkileyen bir şey bu. O ergenlik dönemleri olsun, beni, eee, diğer insan düşünceleri gerçekten çok etkiliyordu. İşte, "Şunu yaptım, bunu ya yapmasa mıydım?" işte, o zamanki dönemin trendleri neydi, neleri yapmamız gerekiyordu, yok "O ne der, bu ne der, ne ister?" hani, bu beni gerçekten çok etkiliyordu o ergenlik dönemimde. Daha sonra, işte, ilerledikçe artık, eee, biraz daha azaldı bu durumlar. Şu anda neredeyse, eee, 0 derecesinde diyebilirim, annem hariç. Annemin söylediği bazı şeyler bir tık etkileyebiliyor.
Evet. <chuckles> <chuckles> Anlıyorum. Aaa, şimdi bu, sanıyorum, ergenlikle birlikte o yaş gruplarında özellikle senin de dediğin gibi, eee, olmazsa olmaz bir durum galiba. Şimdi artık en azından günümüzde sen bunu indirgemişsin artık, hani, annen dışında <chuckles> kimsenin en azından çok da etkilemediğini söylüyorsun. Ama, eee, artık eskiden olduğu gibi, eee, sadece sosyal çevrede olmuyor bu. Yani, sosyal medyada da çok yaygın ya, her şeyini, eee, paylaşmak, eee, görünür olabilmek, eee, bunlar sence öz güveni nasıl etkiler?
Doğru. Öyle. Hımm. Güzel bir soru. Şöyle, eee, ben, eee, sosyal medya kullanırken, işte, şuna çok dikkat etmiyorum: İşte, kaç beğeni almışım, işte, şu kişilerin hoşuna gitmiş mi, gitmemiş mi, zaten benim sosyal medyamdaki insanlar genel olarak beni, eee, gerçek hayatta görmüş, tanımış, eee, beni bilen insanlar. Hani yabancı insan Evet. Eee, çok yabancı, eee, kişiler bulunmuyor. O yüzden, eee, böyle bir beğenilmek kaygısından ziyade kendim, eee, beğeniyor muyum o fotoğrafımı, o videomu, işte ya da komik mi, değil mi hani, eee, benim şu an, en yüksek seviyede düşündüğüm şey, eee, o, eğer başkası tarafından beğenilme olayı: komik bir şey attığımda, eee, acaba gülerler mi <chuckles> tarzında bir şey oluyor.
Hıı, daha özelleştirdin yani. Çok güzel. <chuckles> Eee, yani aslında eğlendiğin anı paylaşmak için belki de. Eee, peki o zaman, eee, birazcık daha genele alayım, eee, sorularımı. Eee, geri bildirim zaten senin için çok önemli değil ya da, eee, dediğin gibi, sadece komik anılarımda bekliyorum ki hani beğenildi mi, gülündü mü gibi. Eee, bu bazı insanlarda artık bağımlılık hâline de gelebiliyor. Günümüzün fenomenleri dediğimiz yani bu şekilde para kazana kazanan insanlar var nihayetinde. Bu hangi noktada, bu kısım, eee, bağımlılık olur artık sence?
Evet, evet. Öyle. Bence m eee, bu fenomenlerde bu artık bağımlılık şeklinde değil de belki biraz daha profesyonel bir alana döktükleri için bu işi, aaa, bunlar artık kendi işi hâline geliyor. Eee, bağımlılık denebilir mi buna bilmiyorum ama bazı insanların da gerçekten, eee, bağımlılık seviyesine geliyor söylediğin gibi. Eee, şöyle, bir süre sonra sabah onunla ka yatıyor eee, ka uyanıyorsun, akşam onunla yatıyorsun. Günde artık kendi, eee, işlerini yapacak vaktin olmadığında ya da artık, eee, nasıl desem? Yemek yemeye bile ya da ne bileyim duş almaya da herhangi gündelik işini bile ilerletecek, yapacak vaktin olmadığında bu bir bağımlılık hâline gelmiş oluyor. Ya da onsuz yapamadığında.
Hımm. Doğru. Doğru bir nokta. Doğru bir noktaya değindin. O zaman, eee, buradan şey mi anlamalıyım? Senin için bu kadar, eee, o o raddede değil. Yani, sen ne kadar, eee, bağımlısın peki? Öyle diyelim.
Şöyle diyeyim, yani, bağımlı mıyım emin değilim. Çünkü, ııı, aslın günlük olarak zaten hepimiz de kullanıyoruz. Ben, hani, her gün iş düzenli olarak hepimiz giriyoruz. Bu ne kadar bağımlılık? Ya, ben kendi gündelik işlerimin hepsini yapıyorum. "Hani, şu işim kaldı, yarım kaldı ya da şu işimi bu, eee, bu yüzden yapamadım." dediğim hiçbir zamanım olmadı henüz. Eee, ama bence m eee, sabah uyandığımda ilk iş telefonumu elime almam <chuckles> birazcık bir bağımlılık, ııı, gibi ya da ne bileyim, emm, <tsk> işte, duşa girdiğimde illa, hani, o şarkıyı açıyorum ya da bir şeyler yerken, eee, bir şey izlemem gerekiyor vs. Evet, evet, o minik bağımlılıklar var. <chuckles>
Evet. Hımm. Hı hı. <chuckles> Evet. Tüketme ihtiyacı, değil mi? Yani, o sırada. Evet, evet. Çok haklısın. Herkeste duyuluyor, yani, son dönemde artık, eee, sosyal medyada vs.de çok fazla görebiliriz artık, yani, herkes bir şey tüketirken. Yani, yemek yiyorsun ama karşında bir, eee, izlemek, tüketmek istediğin bir şey var. Anlayabiliyorum. Eee, nasıl söyleyelim? Imm, peki mesela dedin ki: "Sabah, eee, uyandığımda bir telefona düşüyorum ister istemez." Bu, eee, özellikle de kaydırma alışkanlığı artık bir, hani, sigara bağımlılığı gibi olmadı mı? Yani, elin arıyor aslında bir şeyler kaydırayım. O durumlarda sen tüm işlerini gerçekleştirdiğini söyledin ama, eee, yani, atıyorum bir yarım saat geçirdiğin oluyor mu telefonla bu şekilde? Kalkamadın yataktan. Buna sebep olmuyor mu?
Hı hı. Öyle. <chuckles> <chuckles> Hı hı. Ne yalan söyleyeyim, çok oldu ya. Bu bu çok oldu, yani. Çünkü eee bence bu biraz da, eee, kolay bir dopamin, eee, aracı olduğu için sana, beynine kolay dopamin aracı. Direkt ona, eee, yönelebiliyorsun bazen ve, emm, o da beyninde o dopamin ihtiyacını anlık o gereksiz bir şeyle karşılıyorsun. Ve o seni o yataktan kaldırmıyor mesela bir süre. Yarım saat olsun, 1 saat olsun bazen, hani, olabiliyor gerçekten. Yani, bence sıkıntılı bir şey çünkü, eee, bence ilk uyandığın zaman, eee, telefona dokunmaman lazım. İlk, eee, normal uyanıp, işte, önce elini, yüzünü yıkayıp diğer işlerini halledip ondan sonra, eee, ya yaklaşık bence 1 saat sonra telefona bakmak, hem, eee, hormonal sağlığın açısından hem beyin sağlığı açısından daha faydalı.
Evet. Doğru. Doğru. Peki, eee, dedin ki, eee, yatak i tan kalktığımızda direkt telefonu elimize almasak daha iyi olur. Peki, eee, bunu, nasıl nasıl diyeyim? Eee, sigara bırakırken insanlar başka alışkanlıklar edinir ya, onun üzerinden örneklendireyim. Eee, başka bir alışkanlık edinir, eee ve hani, o şekilde sigaradan uzak durmaya çalışır. Senin için de yataktan direkt kalkmana sebep olabilecek, eee, ne olabilir? Mesela, bu dijital det detoksunu, eee, kavrayabilmek, yapabilmek için neler yapabilirsin, sence? Aklına ne geliyor?
Evet. Hı hı. Eee, bence, eee, sabah Ya, biliyorum çok zor. Hani, eee, söylemesi biraz kolay ama bence sabah kalktığında bir yürüyüşe çıkmak, eee, vücudun için, akıl sağlığın için de yapabileceğin en güzel şey. Eee, hem, eee, doğal dopamin salgılamanı sağlıyor hem aynı zamanda, ııı, güne güzel başlamanı ve enerjik başlamanı sağlıyor. Bence, eee, yarım saat de olsa yürüyüşe çıkmak, yarım saat, 45 dakika yürüyüşe çıkmak, en güzel şey.
Doğru. Çok güzel bir örnek verdin. Peki, konuyu biraz toparlayacak olursak, eee, en başa döndüğümüzde, başkalarının ne düşündüğü hakkında. Şimdi, ergenlikte bunu çok sık yaşadığını söyledin. Eee, bu yüzden peki, eee, sadece ruh hâlini mi etkiliyordu yoksa seni sosyal olarak da eee, çekingen bir yapıya mı sokuyordu, bu durum?
I hı. Aslına bakarsan, ikisi de. Çünkü, eee, hem beni çekingenleştirdiği anlar oldu, bu yüzden. Artık, hani, mesela, bir yerden öyle farklı tepkiler aldığımda o o yere tekrar gitmek istemiyordum ya da o insanlardan çekiniyordum. Yani, eee, bu t bu şekilde de etkilediği zamanlar oldu beni.
Anlıyorum. Peki, buradan çıkmana, eee, sebep olan, yani, şu anda mesela, sadece annemin yorumlarını dikkate alıyorum, diyorsun. Eee, bu kısma gelmene sebep olan neydi? Nasıl çıktın oradan? O ergenliğin geçişiyle alakalı mı sadece yoksa, eee, sen de değiştin mi? Ya da bu seni aşağı çekişler çok baskıladı da sen buradan kurtulmak mı istedin? Sen nasıl yorumlarsın bunu?
Evet. Hı. <inhales> Şöyle oldu. Bir süre sonra artık her insanın senin iyiliğini istediği için bu tarz, eee, yorumlar yapmadığının farkına variyorsun. Yani, herkes senin iyiliğin için değil de bazı insanlar, mesela, eee, seni kıskanabiliyor ya da bazı insanlar senden daha iyisine sahip olmak istiyor. Bu sırada, eee, seni, iii, küçük düşürerek ya da ezerek, hani, bu tarz şeyleri, eee, edinmeye çalışan insanlar olabiliyor. Bu yüzden, eee, bunların da farkına vardıkça herkesin iyi niyetli olmadığının farkına vardıkça ve bu kişinin sadece annem olduğunu görünce. Hani, annemin bana benden bir şey yapmamı ya da yapmamamı istediği zaman biliyorum ki onun arkasında benden bir çıkarı ya da bir art niyeti yok. Yani, o yüzden birazcık daha, emm, sadece annem demeyeyim de birkaç kişi daha var ama en çok annem. Yani, öyle olunca, hani, sadece ben artık, ııı, kötü niyet, ııı, direkt arıyorum diyemem. Ama iyi niyetinden emin olduğum insanları daha çok dinlemeyi tercih ediyorum bu konuda. Yani, kötü yorum da yapabilirler sorun değil.
Evet. Hı hı. <giggles> Evet. Hı hı. Çok doğru bir yaklaşım. Evet, çok doğru bir yaklaşım. Kötü yorum dedin. Peki, eee, bunu eleştiri başlığı altında değerlendirebilir miyiz? Yani, sen bunları eleştiri olarak mı algılıyorsun yoksa, eee, zararına bir şey gibi mi görüyorsun? Sadece eleştiriden ziyade.
Şöyle, bence eleştiri sadece direkt eleştiri değil de bazı eleştiriler yapıcı eleştiriler şeklinde olabiliyor. Bir insan zaten, ııı, bir art niyet yoksa altında sana yapıcı eleştiriler yapmaya, ııı, daha, ııı, yönelik olabiliyorlar. O yüzden, ııı, genelde o çevremde, ııı, düşüncelerini umursamadığım insanlar bunu daha yapıcı hani beni, eee, daha iyi bir yere taşıyacakları şeklinde düşünerek yaptıkları için onlar beni rahatsız etmiyor. Hani, kötü dediğim, hani, benim için olumlu olumlu değil, aaa, ama o anki durumumda hani, ııı, onu düzeltmem amaçlı bana söylediklerini biliyorum. Mesela bu şekilde değil.
Evet. Yani senin iyiliğin için belki de farkında olmadığını düşünerek, ııı, objektif olarak yaklaşıp sana şunu şöyle yapsan daha mı iyi olur gibi yaklaştıklarını düşünüyorsun.
Aynen öyle. Evet, aynen öyle. Zaten de öyle yapıyorlar. Hani, ııı, bu sevdiğim çevremdeki insanlar neden, hani, senin kötü, ııı, bir şey içerisinde kalmanı ya da kötü görünmeni istesinler?
Doğru söylüyorsun. Peki sen başkalarına ne kadar, ııı, eleştirel yaklaşıyorsun?
Eee, doğrusunu söylemek gerekirse, ben, eee, direkt olarak, eee, herkese ni gerçekten hani nasıl düşündüğümü direkt olarak söylemiyorum herkese. Eee, ba önemsediğim insanlara, eee, dürüstçe söylüyorum. Hani yapıcı eleştiri şeklinde, hani, doğru bir şekilde söylüyorum. Ama diğerlerine, ımm, bazen hani ya şöyle, böyle hani çok, eee, o kadar, eee, direkt şekilde söylemesem de az biraz söylüyorum. Yine kalbini kırmayacak şekilde. Ama olabildiğince yine dürüst olmaya çalışıyorum bu konulard
Hı. Hı hı. Hı hı. Anladım. Evet. Başkalarının hayatına en azından yorumların ve eleştirilerinle yapıcı veya, eee, kırıcı olsa da, eee, çok da değinmiyorsun yani.
Hı hı. Ya, şöyle, eee, 2 şey var. 1'incisi benim ne haddime diyorum. Hani ben onun hayatında neyim. Hani ne kadar etkim olabilir ki, hani, çünkü bazı insanlar benim yakınımdır ve benim düşünceme önem gösterirler. Ben o yüzden, bana sorar. Bana sorunca ben de söylerim ama eğer benim benim fikrimi sormadıysa yani benim ne haddime ki onu söylemek. Yani bana ne <chuckles> yani! Söyleme gerek
Çok doğru. Çok güzel bir yaklaşım gerçekten. Bunun farkında olman çok güzel. Yani herkes böyle düşünmüyor. Biliyorsun, eee, günümüzde çok fazla doğrucu Davut var. Yani yorum istenmese de, fikir istenmese de, eee, insanlar kendi fikirlerini çok güzel rahatça paylaşıyorlar. Çok güzel bir yaklaşım. Eee, peki ne diyebiliriz bunun dışında, eee, yorumlarını, eee, sınırlıyorsun. Yine yakın çevrenden tabii bunu esirgemediğini söyledin ama. Eee
Biliyorum. Elbette. Evet. Çok doğru. Çok teşekkürler. Hıh. Hı hı. Yani şöyle. Eee, bazen yakın çevreme de her şeyi söylemediğim oluyor çünkü bazen o, eee, nasıl desem o, o ruh
Karşındaki kişiyle alakalı olabilir mi? Yani onun ruh hâli, eee, onun
evet, ruh halinde onun kaldıracak yerde olmayabiliyor aynen. Hani yerine göre her şey.
Evet, evet. Yani bazı kişiler mesela şey olabiliyor, ruh halini de geçiyorum, kişiliği bu şekilde olabiliyor. Çok yakın olduğun ve, eee, yorum yapmak istediğin, eee, kötü bir duruma düşmesini istemediğin bir kişiye karşı peki, eee, yani yorum yapacağın zaman ama biliyorsun ki asla hiçbir şekilde bunu kabul etmiyor. Tamamen kapalı eleştiriye bir, eee, arkadaşın var diyelim. O durumlarda ne yapıyorsun?
Evet. Hı hı. Eee, arkadaşım olarak, ııı, aaa, o kadar yakın olarak görmüyorum öyle kişleri. <chuckles> Ne yalan söyleyeyim çünkü ben, eee, kendimi eleştiriyi kabul eden biriyim çün ben şunu inanıyorum. Bence insanlar kendine benzeyen kişilerle daha çok arkadaşlık kurmaya, ııı, daha yatkın oluyorlar. O yüzden, benim de o yüzden etrafımda hani eleştiriyi, eee, yerine göre hani kabul edip etmeyecek, hani, o şekilde insanlar oluyor. Ben de zaten onlara kalbini kıracak bir şey yapmamaya çalışıyorum genel olarak.
<chuckles> Yak yatkın oluyor evet. Bu biraz mayın tarlası gibi. Yani nasıl yaklaşacağını bilmediğin insanları etrafında tutmuyorum diyorsun.
Bi evet. Imm, hiç gerek yok kendimi germeyi hiç sevmiyorum bu konuda. O yüzden hiç gerek yok o tarz gerginliklere bence.
Sen galiba, hani, hayatının farklı bir dönemine geçmişsin. O ergenlikten sonra, eee, kendinin ne istediğini bilen, eee, ona ş göre de davranan birisi olmuşsun galiba.
Öyle. Aynen.
Anladım. Çok keyifli bir sohbetti. Çok teşekkür ederim.
Ben de çok teşekkür ederim. Benim için de çok keyifliydi. Gö görüşürüz.
Görüşmek üzere.